Ad affinare la tua il tuo modo di di essere in coppia, no, che magari, sai, all'inizio all'iniz sei inesperto e fai delle cose, no, che poi dopo, ehm, capisci che non andavano che non andavano bene, no, che ne so, perché potrebbe essere, magari, cercare di controllare troppo l'altra persona, oppure accettare che di venire controllati, no, perché poi sono queste qua le le dinamiche.
Sì. Eh, sì, sì, sì, parecchio, parecchio. Mh, mh, mh. Eh sì, sì, guarda, se penso a insomma se penso, insomma, a come cioè, a come il rapporto che c'ho adesso con la mia ragazza era prima, te dico sicuramente è più piccolo, però, cioè, <lip trill> ma chi me l'ha fatto fa, capito; cioè, nel senso, non non servono certe cose, capito, mettersi a lì, capito?
Ma certo, certo. Magari, incaponirsi a dice mhmm, lidi litigare, discutere, pre pe discue sì.
Complicarsi proprio la complicarsi proprio la vita, rovinarsi proprio rovinarsi la le giornate e quindi, comunque, inasprire, no, re la relazione.
Prendersela per delle cose. Vabbè, ma sai quelle lì quando sei giovane, comunque cioè, perché non non n n n n nemmeno sappiamo quello che vogliamo. No, vabbè, a parte quello
Troppi ormoni. Sì. <chuckles>
nemmeno sappiamo quello che vogliamo effettivamente, no. Cioè per comunque ancora stiamo in una fase di di crescita, di maturità, no; poi beh, tante volte non lo sappiamo mai, no, quello che vogliamo. Però quando in una in una fase giovane, no, della vita è ancora un po' più difficile capire.
Certo. Sì, sì. È chiaro. Mh-mh. Sì, sì, mhmm, magari, ecco, è più difficile, uhm, gestire, magari, l'impulsività, capito, magari, ecco, uno se la prende sul personale per cose che poi non non contano tanto, capito?
Certo. Sì, anche
Vedi magari il marcio dove non c'è il marcio, t tutta una serie de dinamiche che so capito, che da ragazzino con uno ap alle prese con una relazione, no?
Sì. Eh, sì, sì, sì. Certo, certo. Poi quello lì dopo si acquisisce con con l'esperienza. Ehm, niente, io ti auguro, insomma, che che che l quello che stai vivendo sia l'amore vero, no. Ehm, a me per esempio è capitato m'è capitato che mi son ho ho conosciuto anzi, ehm, veramente la mia prima ragazza che poi si dice, no, il primo amore non si scorda mai, no, c'è questa 'sta diceria, no; e e io sono sicuro guarda, sì, perché perché io è stata veramente una cosa intensa, uhm, e bella, soltanto che eravamo troppo giovani, no; era veramen
Mh, ho chiesto. Mh. Eh sì, eh sì. Eh sì, sì. Mh, pensi che sia vera? Pensi che sia vera? Mh, quanti anni avevate?
Io ne avevo 18, lei ne aveva 15. Ehm, e siamo stati insieme per per 6 anni.
Mh, mh. Dài. Quindi fino ai 25, ventiqua
Ehm, magari, però Sì, venti sì. Sì, 24 anni. Ehm, e lei 21; e e malgrado siano passati tanti anni, ma tanti, tanti, tanti, tanti, tanti, ancora siamo in contatto.
24 anni. Mh. Mh-mh.

No, sì, ogni tanto ogni tanto ci vediamo, ehm, e io sento, no che poi dopo ognuno ha fatto ha fatto la sua propria vita, no, lei ha 2 figlie, io ne ho 1, ehm, però c'è ancora questa cosa, no, e io son sicuro, gliel'ho detto e lei ha confermato, che se noi ci fossimo incontrati più in là nel corso della nostra vita, sarebbe la lei sarebbe sta la donna della mia vita e io sarei stato l'uomo della sua vita. Però ci siamo purtroppo ci siamo ci siamo conosciuti in un momento, <chuckles> ho presi s spunto per una canzone, dai. <chuckles>
Dai, che bello. Mh-mh. Mh-mh. Pensa. <chuckles> Mh. Dai. Mi stai facendo emozionare. Ti giuro. Sì, bello, ma c'è c'è anche un film che un po' parla di questo, mò non mi ricordo come si chiama.
Ah. No, veramente la prima cosa che mi è successa a me è ehm Ehm, e poi, sì, a anzi, ti dico, mi è capitato poi di avere anche addirittura ho n ho ho ho un figlio, no, ho amore, insomma, per la mamma di mio figlio, eh, però
Certo.
se ci penso non sono anche perché magari erano le prime i primi affacci alla vita, le prime, come hai detto prima tu, tempeste ormonali, no, prime esperienze.
Ma sì, sì, sì. Considera <chuckles> considera pure io pure io ho avuto una storia con una ragazza che mi è un po' cioè ancora mi è rimasta comunque, ehm, eravamo molto più cioè eravamo più piccoli, c'avevamo t 13 anni, 14 anni, quindi cioè proprio vissuta poco, però comunque è stata intensa pure quella cosa, me la ricordo, cioè me la ricordo parecchio, quindi ci può stà, ci può st
Mh. Ho capito. Eh certo, certo.

Specialmente su questi sui dittonghi, no. Le una è un'unione di di di vocali, mi mi impiccio un po'. E niente dai. S
Mh-mh. Mh-mh-mh, vabbè non te preoccupa Mh mh mh, dico, mhmm, allora, secondo me vabbé un'infatuazione è una cosa un po' diciamo fugace, no. Un momento che cioè, può essere anche non fugace in realtà, però diciamo che può nascere da una cosa fugace. Uhm, può nascere sempre, capito.
no, no, no, no si dice così. scherzare. No che poi comunque magari l'infatuazione ehm, può rimanere tale, oppure dopo da lì può diventare un sentimento più può diventare l'amore vero. Però all'inizio ci deve essere, no, ehm, perché non è che cioè che ti svegli e sei innamorato, ti senti ti t subito innamorato.
Sì, sì, certo, certo. Ovviamente poi un'infatuazione può esatto. Un'infatuazione può nascere può nascere anche un amore da da un'infatuazione. Poi ovviamente non sono le stesse cose però appunto, magari l'infla sì l'inflazione, l'infatu l'infatuazione è <chuckles> magari l'inf l'infatuazione è un po' quello che fa nascere, no, mette il seme per far nascere un amore. Esatto.
Certo. Eh sì. <chuckles> Inflazione galoppante. <chuckles> Eh sì, ehm, diciamo è la scintilla, quello lì che che fa scendere il fuoco, no. Ehm, si. Senti ehm
Esatto. Sì, sì, sì, che magari può nascere anche solo da una cosa fisica e poi magari uno si rende conto che con l'altra persona c'ha un ra cioè, c'ha delle cose in comune e quindi ci vuole passare del tempo, no?
Sì, sì. Certo. E anche anche anche il contrario magari a volte succede eh, che magari lì per lì lì per lì non mhmm, non apprezzi le bellezze fisiche, no, all'inizio, no, e magari anzi vanno anche sono un po' contro magari no contro, son un po' diversi dai canoni di bellezza che tu hai, no. Per esempio, che ne so, a me io piuttosto che le bionde platinate tipo Barbie, no, io preferisco un po' più ehm
Esatto. Eh sì, eh sì. Certo.
capelli scuri sì più più sì. Ehm, sì. Qui qui quindi diciamo, mhmm, grosso modo è così. Però poi certo, ehm, e quindi magari capita che ne so che invece una persona, ti ci trovi intellettualmente bene e poi dopo anche, riesci dopo apprezzare un po' tutta la persona e magari ti vai ad i ad innamorare de
Morette, po' più mo morette. Castanette.

Soli, cioè, f forti, no, così, che poi a un certo punto a volte ti ti s sono un po' anche soffocanti, no, quindi ben venga, vai, vai a fare zumba così sto un po' per conto no un po' per conto mio, sì.
Un po' r mh. Okay. Sì. Vai a fare zumba così almeno sto un po' per conto mio, c'ho un po' di tempo per me, ma perché tu dici magari ti sei ritrovato no, no, no, ho capito perfettamente, ma calcola ci penso ci penso e dico: "Quando andrò a vivere co' la con la mia ragazza, cioè ci saranno pure situazioni in cui dico"
No, sembra brutto quello che dico, eh. No, no, no, ma è normale, ma è normale.
"me manca mamma, <giggles> oppure, non lo so, me manca sta' da solo", capito?
Eh, qu quello sempre, quello sempre. Guarda se tu ci fai caso, no, cerca, cioè, gu gua guardati un po' intorno alle persone magari più grandi di te che hanno
Eh.
che hanno insomma, che stanno uhm, che che hanno un rapporto, no, che sei in un in uno stato più avanzato del tuo, che tu sei, ecco, se vistate vi state formando, no, dovete ancora, ehm, fare questi questi passi, no, e vedi che quelli che che diciamo, di successo, successo intendo che che il matrimonio, la convivenza va bene
Mh-mh. Che so' durati che son durati? Sì.
sì, ehm, son quelli dove c'è dove c'è libertà poi nel nel rapporto, no, che ognuno poi ha, sì, interessi in comune, ma anche interessi al di fuori, no, individ i i i individuali, no, sì.
Privati. Individuali, okay, sì, sì, sì. Beh, sicuramente s sicuramente
Perché sennò quando ce sta una cosa forzata poi
cioè se deve diventare una prigione, una relazione non è non non è un vero e proprio sentimento sano d'amore, capito? Quindi
Eh. Perché io non so
E esatto, è popo quello che ti dicevo, no, cioè nel senso, secondo me l'amore deve essere questo, un po' la complicità, la comprensione umana, no, e capire che che è difficile magari trovarlo, eh, magari c'abbiamo a volte vicino pure una persona che crediamo che siamo innamorati reciprocamente, però magari, ecco, noi siamo un po' più, uhm, tranquilli a vedere le cose, però magari da ehm, non è la stessa tranquillità magari, no, comunque siamo s siamo sempre più
Sì, sì. Certo, ah sì, sì, magari noi <sucks teeth> abbiamo una percezione dell'altro che però poi dopo è una nostra percezione, ma non è detto che poi rispecchi rispecchi la realtà, assolutamente.
Esatto, esatto, quindi bisogna proprio cercare, cercare a fondo prima di trovare magari quella che è l'amore giusto, no, la donna giusta.
Vero. Eh sì, e quello lì poi dopo comunque sono sono sono le esperienze che fai, no, anche perché magari, ehm, ti ti insegna anche a, mhmm